私、最近自己啓発本とか読んで、結構その人間磨きをすることにすごくハマっていまして。
うん。 おお、いいですね。うんうん。
はい、ただ、その自宅の中でずっと本を読んでるっていうのもなんか、飽きてきたので、なんか外に出て、なんか似たようなことできないかなとか、心のリフレッシュとかいろいろ、なんかできることないかなと思ったりするんですけども、ま、そういった中で、都会の公園で、これがなんかマインドフルデス、マインドフルネスだなとかって思えるような、そのやり方とかって何かありますか？
うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うん。 うん、そうですね。本当にこのマインドフルネスって今すごくあのいろんなところでよく聞く言葉と思うんですけど、あれですよね、結局あの瞑想っていうかあれですよね、あの今ここにいるっていう感じの。
はい。
心がま、え、あの私すごく今、それこそあのお散歩中にすごく自分でこう、何でしょうね、あの思いこわ、返しながらやっていることがあって、あの
うんうんうん。 はい。 はい。 うん。 はい、何ですか？
なんか、ほら、お外にね、こう、お散歩とかに行っても、結局頭の中の物事を考えがちじゃないですか。
そうですね、はい。
うん、だからそういうのを、なんか、ほんとに1回、周りに生えている木とか草を見て、それの感想を自分の中で思うようにすることにすり替えたんですよ。分かります？
ああ、考え事ってよりかは、その、目の前のことを頭に取り入れて、ま、どう感じるかを大切にしているといったようなことでしょうか？
うん。 うん。 そう。うん、そう、具体的に言うと、なんだろう、こう、外に、私はよく、あの、おしお仕事の合間に朝まず10時ぐらいとあと午後3時ぐらいに、まあ、友達とお散歩に行くときもあるんですけど、あの結構1人でも歩きに行くんですね。んで、その時に、こう、外に出た途端に、あ、そうだ、あの、マインドフルネスを、ちょっと、練習しようと思って、あの、まず、あの、大きな木があるんですよ、オフィスの外に。
うんうん。 はい。 はい。 はい。 はいはいはい。
うん、とりあえずそれを見上げて「あ、今日も綺麗だな、あ、風が吹いて木の枝が揺れてるな」とか、そういうことをとりあえず、あの、吸収する目から考えて、うん考えずに、こう、目から吸収したことを、なんだろう、頭の中で文章にしようとしてるっていう感じですかね？
うん。 うんうん。 うん。 あ、なるほど。ま、木の感じだったり、ま、匂いだったり、ま、風の強い弱いだったり、ま、私が思いつくようなその外を見た時の感想ってそんな感じなんですけど、他に何かあったりします？外歩いてて感じることっていうのは？
うーん。 うん。 そう。 うん。 うん。 うん、やっぱりね、あの、都会っていう感じでもないんだけど、ま、結構オフィスがあるところみたいな感じなので、やっぱり、交通の音も聞こえるんですよ。
はい。 うん。 はい。
うん、だからそういう音が聞こえた時、例えば車のクラクションの音であったりそういうことが聞こえた時も「あ、今車のクラクションの音がしたな」とかいうことを頭でちゃんと、こう、り理解して文章にして、なんだろう、こう、納得？納得っていうか、こう、頭の中で、こう、何が今起こってるかっていうのをちゃんと自分でわからせるようにするっていう感じですかね。
うんうんうん。 うん。 はい。 ああ、いいですね。何かこう、難しく物事を考えなくていいので、頭をこう使わなくていいっていうメリットもなんか一つあると思うんですけども、実際こういう風な、え、やり方に転換したそのきっかけとかって何か、あったりしますか？
うん、うん。 うん。 うん、うん。 うん。 やっぱりあれなんですよね、ふと、こうやっぱり、もうずいぶん私もこう年を取ってきたので、色々こう、なんでしょう、うなんだろう、ほんとに考え始める考え始めたんですよね。なんかこう、すごくあの年取ってきて、つなんだろう、精神が疲れるというか、なんかこう、本当にこう、リラックスしたいな、とか思うことがほんとに多々ありまして。あの。
はい。 うん、うん、うん。 はい。 うーん、うーん。 ああ、なんか、ま、心が病んでなくてもまあ、ちょっとリラックスしたいなって思う時はありますよね。
そう、そう。 うーん。心を病むとかまではいかないんですけど、なんかこうほんとにずっとなんか仕事のことであったり、家族のことであったりね、自分のプライベートのこととかを、頭の中ですっごく考える癖がずっとついてたので。で、そういうの、うーん、止めたいなって思って、何かの本であのマインドフルネスの、やっぱり自分でそういう練習したかったんでしょうね。だからこう、本とかを読んで、こういうやり方をしてみた方がいいよっていうことをどっかで読んでやり始めてましたね。
はい。 うーん。 はい。 ああ、はい。 うーん。 あ、なるほど。人間って同じ環境で同じルーティンを繰り返してると、やっぱり、その、頭とか心が、どうしても、こう、いい意味では慣れてきますけど、悪い意味で、こう、疲れてきたりっていうのはあるので、でもそういった中で、マインドフルネスについての本を、ま、手に取ったっていうのはすごく、あの、勇気のいる行動だったなという風に思いますね。
うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。 ですね。でも、なんか、こう、良かったですよね。なんか、今まで全然、こう、気にかけてもいなかった事柄に気づき始めるんですよね、やっぱり。
うん。 はい。 おお、環境を変えずに視野を広く持てるっていうのは、なんか、すごい
うん。 そう。
ですね、すごいいい変化ですね。
そう。 その通りなんですよ。ほんとに、こう、今まで、なんだろう、同じような道を散歩していた。
うん。
ね、はずなのに、あれ？こんなところにこんなのあったっけ？みたいなのがすごくあったし、あれ？こん 聞こえるよ。あ、そっか、あそこにこの建物があるからこんな音が聞こえるんだとか、すごい気づくようになるんですね。
はい。 うん。 ああ。 はい。 なるほど。ま、灯台下暗しとも言いますからね。結構近くにあるものほど、なんか、あれ、こんなものあったっけってなったりしますけども、そうか、でも、その、場所を変えずに、こう、何に注目するかっていうのを変えるだけで、色んなことに気づけるようになったんですね。
そうです。 はあ、うん。 うん、うん。 うん。 うん。 そうなんですよ。だからね、こう、場所をかんもう、都会のそれこそ都会の公園でも、どうこう、都会の公園だろうが、田舎の畦道であろうが、なんか、どこ行っても、まず目の前にある物事を、目に入ってきた物のことを、ちゃんと、こう、ああ、あそこに古めの緑色の日産の自動車が止まってるとか、で、で、ど内装は、あ、ちょっと古めだ、やっぱり、とか、どんな色だとか、そういうのをほんとに、あんまり、こう、物事に気配って普段見ることってないじゃないですか。
ええ、はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい。そうですね、はい。
うん。 なんでかっていうと、こう、なんだかんだ言って、自分でみんな頭の中で、こう、何か先のこととか、あとは過去のこととかね、かん、あともしかしたら、ちょっと、悩み事とか考えていることが多いと思うんですよね。
うんうん。 うん。 そうですね、おっしゃる通りだと思います。はい。
うーん、だから、本当にこう マインドフル何でしょうね、やっぱ、そういうのばっか考えているとすっごいく疲れ私はすごく疲れが出たんですね。
うんうん。 うん。 はいはいはい。
精神的に本当に、こう、いや、本当に先ほど言ったように鬱とかではないんだけど、もう、すごく、こう、リフレッシュしているのが、してる気がしないというか、寝ても、こう、リフレッシュできてない。うーん、みたいなですよね。あの、こう、ドヨンとする感じね。
はい。 うーん。 分かります。 めっちゃわかります。はい。 はい。 うーん、なんか、そうですね、その、同じ出来事の繰り返しの毎日の中で、ま、そういったマインドフルネス？をご自身で見つけられたっていうのはすごく素敵だとは思うんですけども、でもどうですか？こう、色んなことに、例えば、ま、着目していると、ま、風とか木とか、ま、出てきましたけど、やっぱり、そういうのに、こう、同じように、やっぱ、こう、感情とか抱いたりしてると、それもまた日々のルーティンになって飽きていったりとかはしないですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 <laughs> それが面白いもんでね、今んところね、それがないのは、何でしょうね、あの、私五感を多分全部使うようにしてるんですね。あの、うん、視覚だけではなく、先ほど言ったように聴覚、き聞こえてくる音のこととか、あと嗅覚、匂いとか、あと風の感じですよね。感触であるとか、なんか、全部、こう、本当にマインドフルネスって意識しないとできないんですけど、本当に、こう、あ、匂いと風の感じと、あと音とかガーって聞こうとすると、どんどん本当に何だろう。もし、何だろう、同じく景色の中を昨日と同じところを歩いているんですけど、昨日と違う匂いがするのが毎日、ちょっと、違う匂いがするし、あと風の感じとかも、あ、今日は、ちょっと、昨日より風がちょっとだけ、なんだろう、違う方向から吹いてるなとか、なんか、すごく毎日毎日ちょっとずつ違うんですよね。だから。
はい。 はい。 ええ、はい。 うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 あ、感じることが、はい、1つひとつ毎日違うっていうことですね。すごいですね、それも。はい。
うーん。 うん。 そう、だからね、あんま飽きないですよね。今のところね、まだね、今んとこですけどね、飽きないですね。
あ、いいですね、その習慣はぜひ見習いたいと思いました。でもどうですかやっぱり都会なので人通りとか騒音って、こう、着目するどころかうるさすぎて、こう、雑音でしか入ってこない、なんか、こう、気になる時とかっていうのはどうしてますか？
うんうん。 ん、うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん、そん時はね逆にそういうのを見ますね。そういうのを今何が起こってってるかっていうのを、例えばすごく人がガヤガヤしてたりすると前まではね、こう、人が周りに、こう、いてもあんまり、こう、目を合わせたりとかしないような感じでいたんですね。
はい。 うんうん。 はい。 はい、はい。
なんか見たら悪いかなみたいなのが、なんか知らないけどあったので気持ちの中に、でも今はなんか、こう、ま、なんかいかがわしい気持ちもないからなんか、あの人は何しているのかちょっと観察してみようっていう感じで、その こうことを、こう、見てみたりとかして、で同じように、あ、あの人はどこ行くんだろう、あ、買い物かご持ってるからお買い物に行くのかしらとか、こう、その人のことについて考えてなんであんなにイライラして、そうな感じで歩いていくのかなとか言って、なんか嫌なことがあったのかしらとか想像しながら <laughs> だからあんまりイライラとかしないんですよね、そうやって見てみるとね。
うーん。 はいはい。 うーん。 うーん。 はい。 はいはいはい。うーん。 ああ、はい。 なるほど、なんかその人間観察とかってすごく面白いですよね。私も好きですし、なんかその1人1人のストーリーを、なんかこうドラマみたいな感じで見てる気分にもなれて、なんかこの後、この人にどういうことが起こるんだろうとか、誰とどういう人と出会って、どんなとこ行くんだろうって、こうなんか、ま、自分にとってはどうでもいいかもしれないですけど、結構そういうことを考えるのって、なんか妄想の範囲だけでも楽しいですよね。
うん、うん。 うん。 はい、はい、うん、うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん、ん。 はい。 うん。 <laughs> そうですよね。あ、そっか妄想の範囲になるかもしんないですね、マインドフルネスっていうよりかね、その場合はね。でも、うん、でも、なんだろうね、あのあの、妄想かもしんないけど、うーん、なんだろうね、こう、イライラするよりはなんか、こう、妄想した方が <laughs> ね、自分も、こう、あ、なんかちょっと楽しい気分になるしネガティブにならないければ、結局、こう、先ほどいっしょね、おっしゃってたように方向なんだろう
うーん。 うん、はい。 はい。 はい。 うん。 はい。
感覚の転換というかね、そういう方法として、そうやって人を見るのもいんじゃないかなっていう感じですよね。
はい。 うーん、なんかすごい、同じ環境で同じ毎日の中で、ここまで考え方だったり、行動っていうのが変われたっていうのは、すごいですね。その本を一冊片手に取ったのもあるとは思うんですけども、何が大きなきっかけだと思います？
うん。 うん。 うん。 あのね、やっぱりこう歳を取ってきて、すいません、さっきから年齢の話ばっかしちゃうんですけど。
ああ、いえいえ、はい。
でもね、ほんとにこう歳を取ってきて、あの、なと何年元気でいられるかしらみたいな感じになって、で、あと、ね、あと2、30年しかないとしたら、もっとこう、楽に楽しく生きたいじゃないの？っていう感じのところから、このマインドフルネスの探求みたいのがちょっと始まった感じですよね。
うーん。 はい。 あ、すごいですね。こう誰にも頼らずご自身の中で答えを出して、それをご自身で計画に移してえっと行動に移していく。これ、若者がもっと見習うべきポイントだなってすごい思いましたね。
うん。 うん。 うーんそう、それあるかもしれないですね。だって自分でこうコントロールできることですからね、マインドフルネスってね。
はい。 そうですよね、今の時代、結構心にいろんなことを抱えて生きづらさを感じている若者たちもいるので、もうなんか同じ環境でも、全然大胆なことしなくても、こういったことで毎日変えられるんだよっていうのをなんか、今自分の周りに伝えたくなりましたね。
ううん。 うん。 うん。 うん。 ああ、ぜひぜひほんとにそれお願いしたいです。ほんとに大したことじゃなくていいんですよね。ただちっちゃいことで毎日ほんとにこう面白くもなるし、つまんなくもなっちゃうのは自分次第なんですよね。
うーん。 ああ、すごくなんか刺激的で、なんか私自身も元気もらいました。いい話をありがとうございました。
うん。 ありがとうございました。楽しかったです。